そうですね。もうなんかこう隠し自分のこうす私生活のところで隠してるものは何にもないっていう状態になってますね。
はい。 はい。 はい。 そうなんですよね。
うーん、そうなるとあれじゃんあの、お友達なんかもよく遊びに来られたりする回数とか増えたんじゃないですか、逆に。
はい。 はい。 うん。 そうなんですよ。なぜか鍋をする時は、そこ行こうみたいな、なぜかうちで鍋の場所って決められていて、<chuckles> あれ以来。
うん。 うん。 ね。<laughs> そうですね。うーん。お友達も多分、自分たちがこう整理整頓してお引っ越ししたお家だから、こう、じ我が家感みたいのが多少あったんじゃないですかね。
うん。 はい。 はい。 はい。 そうなんですよね、それがそうだったんです、ほんとに。あの、スプーンここだよね、フォークここだよね、みたいな。はい。
うーん。 うん。 あ、そう。確かに、ね、最初にもう、こうセットアップしたのが自分だから、ここはちょっとここは私の知ってる場所みたいな感じ
はい。 はい。はい。うん。 はい。そうなんですよね。ね。でもやっぱり、あの時にほんとに、あの、すごくいい、けんけいだったなって思うのが、ま、自分も多分そのうちというか、あの、受ける側でもはなく、与えもまある側っていうんですかねっていうのがすごくうーん。
になるんでしょうね。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん、そうです。うん。もう自分も頼む時もあれば、もし次にじゃあ、あの、助けを求められた時は、もう、もちろんやっぱりそれで、ね、あの、お礼に助けでまた助けて、こう返してあげるっていういい関係が、ね、できる、すごいいいきっかけになりますよね。
はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 そうなんですよね。なんかあの、絆が深まったというか、あれほんとに、深くなって。
うーん。 うーん。 うーん。そうですね。だから、最初にこう、自分こう、ね、助けを求めるのは遠慮がちになってしまうんですけど、でもまた、じゃあ、次に何かあった時には、自分も、もちろん助けてあげるよっていう、あの関係ができる、いいきっかけですよね。
はい。 あ、はい。 はい。 はい、はい。 はい。うん。 はい。 はい。 そうなんですよね。なのでそれで、あ、そうなんだっていう気づきになったというか、うーん。
うーん。 うん。 うーん。ですね。そういういい関係が、あの、作られていけいけるとほんとにいいですよね。うーん。やっぱりこう、誰か自分だけがこう誰かに助けを求めるんじゃなくて、やっぱり次に助けを求められたられた時には、こう返してあげるっていうね。うーん。
うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。うん。 はい。 そうなんですよね。その経験があったので、何かこう求められても「ああ、ああ、いいよいいよ」っていう。
うん。 うん。 うん。